Halo Kak. Eee, ini nih saya mau nanya ya. Boleh nggak saya meminta saran. Tentang, eee, kendala bahasa nih yang menghambat kegiatan sehari-hari untuk aku. Saya melihat kan Kakak kayaknya, eee, mungkin punya pengalaman, untuk menghadapin hal ini dan berharap bisa mendapatkan, eee, saran dan tips yang baik dari Kakak.
Mhm. Boleh. Mhm. Oke boleh kenapa tuh Kak, kira-kira kendalanya seperti apa? Biar aku dengar dulu.
Eee, begini, saya kan, eee, baru pindah dari Indonesia ke Belanda. Nah, saya tuh belum begitu lancar gitu bahasa Belandanya. Jadi itu menghambat banget sama kegiatan a aku misalnya, kan di Indonesia tuh saya dulunya tuh kerja di travel agent. Saya sebenarnya pengen juga tuh kerja kembali lagi seperti travel agent di travel agent di sini. Tapi ya nggak bisa gitu. Karena kan kalau dulu kita punya, eee, klien kan ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Kalau sekarang kalau harus menterjemahkan atau me eee, nerangkan suatu produk dalam bahasa Belanda tuh kayaknya saya masih belum bisa gitu. Kira-kira ada tips nggak gimana caranya supaya saya bisa lebih cepat beradaptasi? Eee
Mhm, ya? Mhm, ya paham. Oke, aku aku paham dengan situasi yang Kakak hadapi ya, dan itu sebenarnya wajar banget nih, Kak, karena yang namanya, eee, baru pindah dari tempat kita di Indonesia, kemudian Kakak pindah ke Belanda dan itu kus Kakak ngerasa kesulitan nih dengan bahasa, eee, di negara yang baru, itu wajar banget. Nah, eee, sebelum aku memberikan saran nih, eee, agar tepat sasarannya, aku mau nanya-nanya sesuatu nih, eee, terkait, eee, pengalaman Kakak di Belanda, boleh nggak?
Mhm. Mhm. Heeh. Iya. Mhm. Boleh, iya.
Oke jadi sebenernya, eee, aku mau nanya, Kakak itu sudah berapa lama, eee, pindah ke Belanda, apakah itu terjadi baru beberapa bulan ini, dan sebenarnya Kakak, eee, tujuannya waktu pindah ke Belanda itu apakah, eee, terkait pekerjaan ataukah keluarga, seperti itu, Kak?
Eee, saya pindahnya sebenarnya udah cukup lama. Eee, ada, eee, lebih dari 5 tahun. Nah, eee, saya itu menikah dengan, eee, orang Belanda, tapi, eee, selama ini kita selalu bicaranya dalam bahasa Inggris aja, jadi tidak benar-benar dalam bahasa Belanda gitu. Karena kalau ngomong pakai bahasa Belanda kebanyakan tidak mengerti.
Oh, ya. Mmm, begitu. Oh begitu aku ngerti sih, jadi sebenarnya Kakak itu sudah 5 tahun, eee, pindah ke Belanda karena mengikuti suami yang asli warga Belanda seperti itu ya, dan sebenarnya Kakak sehari-hari menggunakan bahasa Inggris seperti itu ya, Kak, ya, dan, mmm, aku memaklumi sih, Kak, yang namanya dalam pembelajaran bahasa itu membutuhkan waktu yang tidak terlalu, eee, mudah dan cepat gitu kan butuh waktu dan proses. Nah itu mungkin juga disebabkan karena, eee, sehari-hari Kakak dan suami, berbicara itu menggunakan bahasa Inggris, sehingga dalam praktiknya bahasa Belanda itu lebih kurang ins intensitasnya ketimbang bahasa Inggris, seperti itu ya, Kak, kira-kira. Nah, eee, aku mau nanya lagi nih, eee, kayak kegiatan sehari-hari Kakak nih, eee, Kakak kan tadi sempet bilang bahwa sulit nih untuk, eee, beradaptasi, eee, di Belanda gitu kan karena Kakak kurang paha belum terlalu lancar gitu ya berbahasa Belanda. Nah kegiatan seperti apa nih, Kak, eee, yang Kakak lakukan apakah Kakak sudah mulai mendapatkan pekerjaan di Belanda ataukah kegiatan, eee, seputar, eee, lingkungan komplek aja gitu?
Mhm. Mhm, betul. Iya, betul. Mhm. Mhm. Mmm? Mhm. Mhm. Iya, betul. Mmm. Iya. Mhm. Betul. Mhm. Eee. Kalau saya sebenarnya udah bekerja. Tapi, eee, sekarang tuh kerjanya jadi kayak pindah-pindah gitu, tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Misalnya contohnya, eee, waktu itu saya udah pernah kerja, di 1 perusahaan yang kebetulan perusahaan itu ada bicara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi, eee, saya kerja di situ. Eee, itu juga untuk turis Indonesia sama atau turis, eee, Inggris. Jadi saya bisa, eee, bisa bikin sepert bisa maksudnya bisa mengerjakan gitu. Terus kemudian, eee, pada saat itu ya, mulai, eee, kurang lancar, eee, be bisnisnya, bosnya saya jadi mengurangi pegawai, saya termasuk yang dikeluarkan. Saya harus nyari pekerjaan lain ya, pekerjaan yang saya bisa ya paling yang kalau ngomongnya tuh tidak terlalu banyak gitu, jadi misalnya bersih-bersih rumah, kan nggak perlu <chuckles> nggak perlu banyak bicara gitu ya, nggak perlu nulis, nggak perlu paling kan cuma disuruh ya kamu bersihin ini, nah itu masih ngerti lah gitu. Tapi kan sebenarnya saya kepinginnya, eee, mempuku mempunyai pekerjaan yang, eee, lebih baik gitu.
Mmm, begitu. Mmm, begitu. Mhm, ngerti. Iya, mhm, paham. Oke, eee, aku mulai mengerti nih, eee, dengan situasi yang Kakak alami. Sebelumnya aku apresiasi ya, Kak, karena, eee, sudah di negara yang berbeda gitu kan, dan sudah juga, eee, berkeluarga, tetapi Kakak masih semangat banget untuk mencari pekerjaan di sela-sela, eee, kesibukan Kakak dan itu aku apresiasi banget. Nah, eee, terkait seperti itu sebenarnya Kakak wajar banget sih dan sah-sah aja untuk mencari pekerjaan yang Kakak bilang tadi, yang menggunakan bahasa Inggris dan Indonesia. Namun, eee, ketika Kakak ngerasa bahwa itu adalah, eee, bahasa yang berbeda d di negara yang Kakak sekarang. Nah kendalanya adalah tadi Kakak kan, eee, ingin mencari pekerjaan yang lebih baik, tanda kutip, eee, menurut Kakak ya, itu, eee, kebanyakan mungkin dengan bahasa Belanda seperti itu ya, Kak, ya?
Mmm. Mmm. Ya. Mhm. Mhm. Mhm. Iya betul, karena kan pilihan, eee, pekerjaan yang bisa bahasa Indonesia itu kan mungkin d 1 dari ribuan ya, jarang sekali dan hampir tidak pernah ketemu, kecuali mungkin kerja di, eee, restoran Indonesia gitu.
Mmm, iya aku paham sih, nah
Tapi kalau kerja di restoran Indonesia kan, eee, sebenarnya bukan pilihan yang aku mau gitu, bukan latar belakangnya aku.
Mmm, begitu. Oke aku paham sih. Nah aku ada nih beberapa saran dari Kakak ya, eee, untuk Kakak yang mungkin bisa Kakak lakukan agar, eee, komunikasi dalam bahasa Belanda Kakak itu pelan-pelan bisa lebih baik dan kosakatanya juga bertambah nih, Kak. Sebelumnya Kakak udah pernah belum untuk mencoba seperti, eee, menggunakan aplikasi kayak Google Translate atau DeepL gitu kan, yang bisa live translate, eee, translate ketika berbicara? Atau sebelumnya Kakak pernah nggak untuk mencoba kursus atau menonton film y dengan subtitle bahasa Belanda?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Wah bagus sekali ya ininya, idenya. Eee, iya juga sih aku biasanya memang, eee, apa namanya, mmm, berusaha eee, tapi sih kebanyakan kan film-film di, eee, Belanda ini dia ngomongnya sesuai dengan bahasa Inggris, atau misalnya filmnya dari mana gitu dia bahasanya tetap pakai bahasa itu dan selalu ada subtitle-nya pakai bahasa Belanda.
Mhm.
Cuma memang kadang-kadang suka males juga lihat subtitle-nya karena kan lebih mengerti bahasa yang dibicarakan di filmnya.
Mhm. Oke aku paham. Iya sih aku paham sih, Kak. Yang namanya belajar bahasa asing itu ya membutuhkan, eee, lebih energi ya untuk mempelajarinya, terlebih itu kan sebenarnya, eee, dari dulu Kakak cuman pahamnya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah tapi nggak papa kok, ya namanya pembelajaran bahasa asing itu tentu membutuhkan waktu dan proses dan tentunya, eee, tekad Kakak, Kakak sudah bertekad nih, eee, sudah aku apresiasi bahwa Kakak udah bertekad untuk mempelajari bahasa Belanda secara lebih. Nah, eee, mungkin juga ya saran dari aku, Kakak bisa tuh untuk, eee, membantu atau, eee, maksudnya melibatkan nih suami Kakak. Kayak di waktu senggang gitu kan, eee eee, suami Kakak itu, eee, lebih banyak intensitas menggunakan bahasa Belanda, sambil Kakak ketika Kakak lupa apau atau nggak tahu bahasa itu artinya apa, nah Kakak minta terjemahan nih ke suami dengan bahasa Inggris, ini artinya apa? Mungkin bisa dilakukan seperti itu, Kak.
Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Benar sekali ya, bagus sekali. Soalnya saya tidak kep eee, maksudnya, ya kadang-kadang, eee, kepikir sih suruh minta suami. "Coba kamu ngomong pakai bahasa Belanda aja jadi aku, eee, bisa ikutan belajar." Tapi kadang-kadang tuh seperti kayak suami tuh, "Aduh kok nggak ngerti-ngerti ini istriku." <chuckles> Jadinya dia kadang-kadang, "Ya udah pakai bahasa Inggris lagi deh," gitu, eee, "daripada ini kagak ngerti-ngerti udah dikasih tau 1 2 kali," karena kan juga, eee, bahasa Belanda itu kan pronounciation-nya agak, mmm, a agak ini ya susah ya.
Mhm, iya. Berbeda, mhm.
Urutan, eee, bacanya sama s eee, apa baca yang tulisannya itu, sama, eee, bacanya itu beda gitu.
Iya sih, aku akui kok, eee, untuk, eee, perba perbedaannya itu agak signifikan dan berbeda ketika diucapkan dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Namun, eee, untuk membelajar untuk lebih tahu, eee, atau bisa mencapai titik, eee, lebih lancar gitu ya bahasa Indonesia, tentu, eee, saran dari aku Kakak boleh banget lebih dijadwalkan jam-jam khususnya. Seperti saat malam mau tidur boleh tuh sebentar, 1/2 jam gitu kan berbicara, eee, tukar menukar kosakata bahasa Belanda dengan suami. Dan, eee, bisa juga ketika ek keesokan harinya, Kakak, eee, berbicara gitu kan mengajak teman atau keluarga yang lain atau tetangga, berbicara bahasa Belanda namun Kakak juga, eee, mengaktifkan nih live translation-nya seperti yang aku sarankan DeepL atau Google Translate seperti itu, Kak.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mmm, bagus sekali sih, eee, apa namanya idenya mungkin, eee, saya harus apa namanya mencoba yang Google Translate, sekaligus, eee, supaya Google-nya juga bisa bicara pronounciation-nya kali ya? Eee, jadi Google-nya mungkin bisa, eee, contohin gimana cara ngomongnya, supaya, eee, tidak salah juga gitu, karena kan kadang tulisannya beda nih sama cara bacanya. Kalau misalnya kita bacanya bener-bener yang, eee, persis seperti tulisan, orangnya juga tidak mengerti gitu.
Mhm, bener sih. Mmm, iya sih aku paham sih, Kak. Nah kalau misalkan Kakak juga punya waktu luang untuk kursus khusus bahasa Belanda, itu bisa juga Kakak lakukan.
Heeh. Mhm. Ya karena yang kursus bahasa Belanda itu memang bagus sekali sih idenya, cuman kadang-kadang karena saya juga kerja, hanya bisanya tuh malem gitu, dan
Oke, eee, bener.
agak ya tapi saya menghargai sekali sarannya Kakak, terima kasih atas waktu dan sarannya. Eee, saya akan, eee, apa namanya lebih pikirkan mungkin harus ikut sekolah malem atau gimana gitu supaya memperlancar, eee, bahasa, eee, Belanda ini.
Mhm, iya. Oke. Oke Kak semangat ya. Se eee, semoga Kakak ke depannya bisa cepat lancar berbahasa Belanda dan sampai jumpa, Kak.
Terima kasih juga.